คือมันก็เหมือนเป็นแบบบังคับเราด้วย เป็นแรงผลักดันเราด้วย ใช่ไหม ว่าเราต้องทำ ว่าเราต้องทำให้ได้ อยู่ให้ได้ อืม
ใช่ ๆ มันเป็นแรงผลักดัน เราก็ต้องทำให้ได้ พอหลังจากเรื่องการปรับตัวในการอยู่รอดแล้ว ใช่ไหม ก็มาเรื่องอาหารอีก เออ <laughs> อาหาร ไม่มีอาหารไทยเลย จะไปกินยัง
เออ มันเป็น ยังไง คะที่นี่? จริงเหรอ? คือแถวที่คุณอยู่ก็แบบไม่มีเลยเหรอ?
มันบ้านนอก <laughs> แล้วแบบ
มันเป็นอะไรทุ่งนาเหรอ?
มันใช่ เป็นทุ่งนา โอ้โฮ! น่าจะบ้านนอกเขา มันไม่มีทุ่งนาหรอก มัน เอ่อ มัน มันไม่ เอ่อ จะว่าไม่ใช่ทุ่งนา มันเป็นทุ่งหญ้า <laughs>
ท ทุ่งหญ้า ก็โล่ง ๆ ไปเลย ใช่ไหม?
เออ โล่ง ๆ มีวัวด้วยนะ เออ ม มีแบบ
อ๋อ แสดงว่าในหมู่บ้าน ก็คือเหมือนอยู่แบบบ้านห่าง ๆ กันแบบนี้เหรอคะ? อ๋อ
ใช่ เป็น บ้าน ห่าง ๆ กัน แล้วก็ แล้วก็เราอะอยู่ในหมู่บ้าน บ้าน หมู่บ้านพักคนชราที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา เข้าใจไหม อืม คือถ้าเกิดเราอยู่ในหมู่บ้านพักคนชราอันเนี้ย อ่า มันจะดูเหมือน โอ้โฮ หรูหรามากเลยนะ มันจะเป็นบ้านคนรวยอะ แต่ถ้าเกิดเราออกไปพ้นเขตไปปุ๊บอะ มันจะเป็นป่า <laughs> มันจะ <laughs>
โอ้โฮ โฮ โอ้ อะ ๆ ๆ อา อ อืม <laughs> เหมือนอยู่กลางทุ่งหญ้าอะไรตะ
ใช่ แล้วมันก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้า มีวัว มีหญ้าที่เขาม้วน ๆ เอาไปให้วัวกินน่ะ อา แบบนั้นเลย
อ๋อ อืม โอ้โฮ คือเราก็เหมือนต้อง อ่า เป็นคนไทยอะเนาะ ที่นี้จะไปไหนมาไหนเนี่ยลำบาก แล้วก็จะแบบคิดถึงส้มตำ ต้มยำ อะไรอาหารไทย ใช่ไหม? เออ
อา อุ๊ย! ใช่เลย อ่า เราก็แบบ เอ่อ ไม่รู้จะไปหาที่ไหน อะไรอย่างงี้เนาะ เราก็พยายามถามว่า เอ่อ มันมีแบบอะไรที่เกี่ยวกับซื้อ ค วัตถุดิบอาหารไทย อะไรที่ไหนอะ คนที่นี่เขาก็ไม่รู้จักอะ เขาไม่ได้กินของไทยอะ เราก็ต้องแบบ ไป ไปเซิร์ชหาเองอะ คือแบบ เออ เขาก็ไปเซิร์ชหาคำว่า เอ่อ ไทย market ใช่ไหม อ้าว ไม่มี เออ <laughs> มันไม่มีตลาดไทย อ้าว เอาใหม่ ๆ เออ ก็ไปเป็น Asian Asian market อุ๊ย! มีอะ เออ
อืม อ้าว! โอ้ แล้วคุณทำยังไงอะ? อ๋อ อืม <chuckles> เออ เออ อย่างเช่น อา ๆ อ่า มี Asian แต่ไม่มีไทย อะ
ไม่มีไทย ลองไปดูก็ได้ อะ เราก็ขับรถ อุ๊ย! อยู่ตั้งห่างบ้านไปตั้ง 40 นาทีแน่ะ

อะฮะ
อา ก็คือจริง ๆ แล้วในสังคม อะไรอย่างเงี้ย เขาจะให้เฉพาะคนแก่ ๆ อยู่ใช่เปล่า แต่อันเนี้ยเขา เขายกเว้นว่า เออ ถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลาน หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือให้มาอยู่ได้ เราก็เลยมีสิทธิ์ ที่จะ อยู่ที่นี่ ซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้หรอก เออ เขาก็เลย
อ๋อ อืม แต่เราก็ต้อง เหมือนเราต้องไปอยู่ดูแลเขาด้วยไหมอะ?
ใช่ ๆ ร เราอยู่ดูแลสามี ก็คือ แต่คุณแม่เขาก็อยู่ อีก อีกบ้านหนึ่งอยู่ต่างหาก แต่ก็ใกล้ ๆ กันเนี่ยแหละ อืม แล้วเราก็เลยแบบ เออ เอามะละกอเนาะ เราไปซื้อมะละกอมา ใช่ไหม แล้วทีเนี้ยมันเป็นมะละกอสุก เออ เราก็เลยแบบ อืม แล้ว อ้าว เออ มันไม่มีมะ ที่นี่เขา <laughs> ใช่ <laughs> เออ ไม่ ไม่ได้ใช้อะ ก็คือ อ้าว ตำไม่ได้ ใช่ไหม ก็คือเพาะเมล็ดมะละกอ แล้วเอาไปปลูกบ้านแม่
อ๋อ อา ๆ ๆ อ๋อ อืม ๆ ๆ อ้าว <laughs> ตำไม่ ได้ <chuckles> ตำ ไม่ได้ <chuckles> แล้วใช้อะไรแทนไหม ใช้อะไรแทนมะละกอไหม? อ๋อ อ๋อ ก็เลย อ อ๋อ อันนี้ ก็คือเป็นวิธีการ ง เอาตัวรอดของคุณ ใช่ไหม อยากกินส้มตำมาก ก็ปลูก เองเลย เอาเมล็ด มะละกอมาปลูก
<laughs> ใช่ ใช่ ๆ เอามะละกอ เออ ปลูกเอง แล้วก็เอามะละกอ แต่ไม่ได้ปลูกบ้านตัวเองนะ เพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบรดน้ำ ใช่เปล่า แม่เนี่ยเป็นคนปลูกผัก ใช่ไหม เราก็เลยไป "อุ๊ย นี่เธอเนี่ย มันมีนะ ฉันเพาะอันนี้มามัน ลองปลูกดูสิ" อะไรอย่างเงี้ย ก็ไปล่อหลอกเขาเนาะ เออ แล้ว <laughs>
อา ๆ <laughs> แล้วมันก็ได้ มันก็ขึ้นไหมคะ มีผลออกมาไหม? อ๋อ อ้าว ก็เป็น กลายเป็นว่าคุณก็มีมะละ กอ กิน ส มีส้มตำ กิน
โอ้โฮ! ดกด้วย <laughs> เออ ใช่ มีมะละกอกิน คือมะละกอบ้านคุณแม่ อืม เออ แล้วอีกอย่างหนึ่งอะ ตอนเนี้ยที่ร้านเอเชียมันมีขายเนาะ มะกอกอะ มะกอก มะกอกที่ใส่ส้มตำบ้านเราอะ เขามีมาขายด้วยนะ
อา เป็นการปรับตัว ของคุณ อะฮะ อะฮะ อ๋อ แล้วคุณเอาไปปลูกอีกไหม?
เออ ไม่ ๆ ๆ ไม่ได้ปลูกกว่าจะได้กินคงไม่ได้อะ ก็คือซื้อเอาดีกว่า เออ เขาก็ เขาก็จะฟรีซมาจากที่เมืองไทยเนาะ เขาก็เอาใส่แบบว่าช่องแช่แข็งมาอะค่ะ เออ แล้วเราก็เอาออกมาไว้ข้างนอก เออ ก็สรุปก็คือรอด <laughs>
อ๋อ อ๋อ อืม ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละ ต้องแช่แข็งมาหมด อืม <laughs> เราก็เหมือนหาปรับ ปรับเปลี่ยน ปรับวิธีอะไรไปเนาะ เพื่อให้เราเนี่ยยังมีส้มตำกิน แม้กระทั่งตอนที่เราอยู่ต่างประเทศ ก็ตาม ก็บอกว่า เออ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วสนุกสนานมากเลย แล้วก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ
ใช่ อา <chuckles>

เออ อ้าว คืองงอะ งง จะทำยังไงกับชีวิต ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยก็เริ่มมองหาว่าร้านค้าที่ใกล้ที่สุดอะอยู่ตรงไหน อา ก็เริ่มแบบสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม เดินไปดูรอบ ๆ สิ ไปไกลสุดได้แค่ไหน <chuckles> เออ ได้ ก็มีปั๊มน้ำมันอยู่แบบหน้าปากซอยบ้านเนาะ อา ก็มี สิ่งที่ทำได้ก็คือไปซื้ออะไรนะ ขนม ซื้ออะไรในร้าน ปั๊มน้ำมันน่ะ อืม
อืม เออ <chuckles> เออ ๆ ๆ แล้วเดินไปได้ไหมคะ? โอ้ เออ ๆ ๆ อืม ก็คือต้องไปซื้อกินเอาที่ ปั๊นน้ำ ปั๊มน้ำมัน
<chuckles> ปั๊มน้ำมัน ใช่ แหล่งชอปปิงของเราคือปั๊มน้ำมัน เออ แล้วพอเสร็จแล้วอะเราก็เริ่มมีแบบมีรถคันแรกเนาะ เออ เราก็เริ่มซื้อรถ เพราะมันต้องเป็นจำ สิ่งที่จำเป็นน่ะ เหมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของ ของประเทศอเมริกา ทุกบ้านต้องมีรถน่ะ
โถ เออ ๆ ๆ อืม ใช่ เออ มัน มันคือแขนคือขาเลย รถคือแขนคือขาของคนที่นั่นเลย อืม
ใช่ เราก็คือแบบว่าต้องรวบรวมเงินที่จะเอาไว้ใช้อย่างอื่นอะมาซื้อรถ ใช่ไหมคะ เออ เราก็เริ่มแบบมีรถครั้งแรก มีรถคันแรกเนาะ แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ รถก็ขับคนละฝั่ง
อือ อือฮึ ใช่ เป็นไงคะ สับสนไหมคะ? <chuckles>
<chuckles> สับสน น่ะสิ อ้าว ทำไง เราก็บอกสามีว่า "เออ ขับให้ดูก่อนได้ไหมอะ?" อา เขาก็บอกว่า "ได้" เขาก็สอนเราขับครั้งแรกเนาะ อืม แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะจำ จำทุกอย่างเนาะ เขาก็พยายามบอกว่าให้ชิดขวาไว้นะแบบเหมือน เออ ชิดขวา ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้ เออ อย่าขับผิดเลนนะ เพราะเราก็จำมาจากไทยเนาะ ว่ามันชิด เออ มัน มันต้องชิดซ้ายอะ อา
อือ ๆ ๆ อะฮะ มันเป็นยังไง? เออ ๆ ๆ <chuckles> อือฮึ <chuckles> <chuckles> เออ <chuckles> แล้วมีพลาดไหมคะ มีพลาดไหม?
อา ยัง ยังไม่พลาด เราก็แบบว่า เอ่อ มีสามีนั่งข้าง ๆ ยังไม่พลาด ยังไม่พลาด แล้วทีนี้ อีกอย่างอะเขาก็จะสอนตลอดอะ เวลาขับ เวลาขับรถอะ เขาก็จะสอนพวกเส้นทึบ เส้นประ เส้นอะไร ห้ามแซง ห้ามอะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ อืม
ยังไม่พลาด อือ อืม สอนกฎจราจรต่าง ๆ นานา อือฮึ
ใช่ แต่เราอะขับได้ เพราะว่าเรามีใบขับขี่ไทยกับใบขับขี่สากลคู่กัน อา ทีเนี้ยแล้วก็ต้องมาอะไรอีกอะ ขับรถฝั่งที่นี่มันจะเลี้ยวขวาผ่านตลอดเนาะ
อืม

ไม่มี เป็นรัฐแบบบ้านนอกเลยค่ะ ไม่ <laughs> เออ ไม่มีอะไรสักอย่าง อ่า อะไรนะ ซูเปอร์มาร์เกตใกล้ ๆ บ้านยังไม่มีเลยอะค่ะ ต้องขับรถไปไกล ๆ อะ แล้วทีเนี้ย
<chuckles> ไม่มีอะไรเลย ใช่ไหม? <chuckles> อืม ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้รถหมดเลยใช่ไหม? อืม
เออ แล้วทีนี้ใช่ไหมคะ พอแบบว่าก็ต้องอาศัยเวลาจะไปไหน ก็ต้อง เอ่อ โทรไปเรียก แล้วคนที่เขาจะต้องมารับเราอะค่ะ คุณแม่เนี่ยเขาก็อยู่ไกลเนาะต้อง 15 นาทีอะกว่าจะมาถึง ใช่ไหมคะ เออ แล้ว
อ๋อ ไม่ ก่อนหน้านั้นเราขับรถได้ไหมคะ?
แต่ก่อนหน้านั้นเราขับได้ ขับที่ไทยอะ แต่ที่เนี่ยเราไม่เคยขับ เป็น
อ๋อ ก็คือขับรถเป็นอยู่ แต่ว่ายังไม่มีใบขับขี่ใช่ไหมคะ?
ยัง มีใบขับขี่ไทย แล้วก็ตอนมาใหม่ ๆ อะ ใช้ใบขับ ขี่สากล
อา เออ ๆ ต้องไปสอบใบขับขี่ของอเมริกาใช่ไหม? อืม
อืม ใช่ ก็คือตอนนั้นก็ยังสอบไม่ได้ด้วย เพราะว่าตอนมาใหม่ ๆ เนี่ย มาด้วยวีซาท่องเที่ยวเนาะ เพราะว่ายังไม่ได้ทำเรื่องย้ายมาไง อา
อา อืม ก็คือตอนนั้นก็คือแต่งงานถูกไหมคะ?
แต่งงานเรียบร้อยแล้ว แต่ว่า เอ่อ มาวีซาท่องเที่ยวมันจะไวสุด เพราะว่าถ้าเกิดว่า มาวีซาแต่งงานมันจะช้า เราก็มาขอวีซาแต่งงานที่นี่เอา ใช่ไหม อา
อ๋อ อืม อือ ๆ ก็มาด้วยวีซาท่องเที่ยวก่อน แล้วก็เดี๋ยวมาทำเรื่องจดทะบงจดทะเบียนอะไรที่นี่
ใช่ อืม อ้อ ไม่ ๆ จดทะเบียนมาจากที่ไทยเรียบร้อยหมดแล้ว อืม ก็คือแต่ง
อ๋อ จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ก็คือเหมือนมาทำเรื่องขอกรีนการ์ดถูกไหมคะ? อา โอเค
ใช่ ถูก ก็ค่อยมาทำที่นี่ ใช่ไหมคะ แล้วช่วงมา ใหม่ ๆ มันลำบากมาก เพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มี อุ๊ย คิดถึงรถไฟฟ้าก็ไม่มี จะไปยังไง? อะ ห้างก็ไม่มีอีก
เออ เออ ๆ ๆ เออ มันเป็นยังไง? ช่วงแรก ๆ เรารู้สึกแบบว่าหดหู่ไหมคะ?
เออ

เพราะว่า ฮ ที่เมืองไทยอะ เขาไม่ ไม่มีค่ากำหนดผงชูรส กับโซ เดียม ไง มัน ก็เลย รสชาติจัดจ้านอุมามิ แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าห้ามเกินเท่านี้ ๆ มาม่าที่อเมริกามันเลยจืด
ห อ๋อ อ้าว อ้าวเหรอ เราก็ว่าแล้วทำไมถึง นี่แล้วเราคิดอย่างงี้ "อุ๊ย สงสัยไม่มีคนไทยมาซื้อแล้วเขาเก็บ ไว้นาน" <laughs>
ใช่ <chuckles> <laughs> ไม่ใช่ เออ มันเป็นมาม่าที่มาขาย เพราะมัน มันต้องผ่านมาตรฐานที่อเมริกา มันก็ เลยเป็นมาม่าที่จืด
มันก็เลยแบบ อ๋อเหรอ เออ เราก็ เออ ทำไมมันมีความรสชาติแบบ เออ จริง มันไม่ได้แบบจัดจ้าน หรือว่า เออ มัน มันดูจืด ๆ เราก็ แล้วบางอันมันก็แบบ เอ๊ะ กินแล้วมันก็ไม่เหมือน เราก็เลยคิดว่า "สงสัยมันเก็บเอาไว้นาน แล้วมันก็เลยหืน เดี๋ยวไปซื้อใหม่" <laughs>
เออ มันไม่จัดจ้านเหมือนบ้านเรา ใช่ <chuckles> เออ แล้วอะไรอีกในร้านที่เรารู้สึกว่า เอ๊ะ มันแพงจัง แล้วก็ไม่เหมือนบ้านเราด้วย มีไหม?
อ๋อ ก็อย่างพวกน้ำปลาก็แพงนะ เออ น้ำปลาเนี่ยก็ขวดหนึ่งก็ประมาณแบบว่า อ่า 100- 100 กว่าบาทเนาะ อืม เราก็ไม่เคยกินน้ำปลา 100 กว่าบาท ใช่ไหมล่ะอยู่บ้านเราอะ พอมาถึงที่นี่มันก็ดูตกใจนิดหนึ่งแหละว่า เอ๊ย ของมันแพงไปหมดน่ะ
เออ ๆ น้ำปลา อา ใช่ อืม <laughs> อืม แล้วเขาขายพวกผักผลไม้อะไรด้วยไหมคะ?
เออ มี ๆ แล้วก็มีผัก ม มีผักประหลาดอะไรรู้ไหม หัวปลีอะ มีด้วยอะ
อืม อ๋อ เออ แต่จริง ๆ มัน มันก็ปลูกได้อยู่นะ ใช่ไหม? มันน่าจะปลูกได้อยู่
เออ แต่พอมาหลัง ๆ พอเรามาอยู่นานขึ้น เราก็เลยรู้ว่า อ๋อ ฟ รัฐที่เราอยู่เนี่ยมันสามารถปลูกผักที่เป็น อะไรอะ ประเทศไทยได้เนาะ เออ เพราะว่าสภาพอากาศ ใช่ อากาศ ห อุ่น มันก็คือทางใต้เนี่ยปลูกมะม่วง ปลูกลองกอง ปลูกลำไยได้เลย
เออ เพราะมัน มันอากาศอุ่น ใช่ไหมคะ? เออ เออ ๆ เออ เราก็เลยปลูกเองไหม?
ไม่ปลูก ปลูกเองไม่ได้ เออ ไม่มีพื้นที่ อา แล้วทีนี้ค่ะ
<chuckles> อ อ อ๋อ เออ เรา ไม่มีพื้นที่ อยู่ในบ้านพักคนชราไม่มีพื้นที่ใช่ไหม? เออ
ท ใช่ ๆ เออ แล้วก็ เราก็อยู่ใน ก เอ่อ อะไรนะ คนที่แบบอายุ 55 อะไรพวกนี้ ที่คุณแม่เขาอยู่ เขายกบ้านให้อยู่เนาะ อืม แล้วแม่เขาก็คือเป็นบ้านแม่ ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ย อ่า เขามีข้อกำหนดว่า ห สามารถให้แบบลูกหลานน่ะมาอยู่ได้
อา